हाँ जी।
तो अ, मुझे लगता है कि हमें दूसरों की भी राय लेनी चाहिए कि क्या अभी सही सही समय है, हम वेतन बढ़ाएँ और जब अगर वो सहमत हो जाते हैं, मतलब कुछ तनाव की स्थिति या फ़िर बात नहीं बन पाती है, तो मुझे लगता है कि सब्र से काम लेना चाहिए और मामले को अ, ब बिना झगड़ा वगैरह किए हुए बातचीत से नि निपटाना चाहिए। और उनसे पूछना चाहिए कि अ, आ आ आखिर क्या कारण है उनसे स्पष्टीकरण भी लेना चाहिए कि, ऐसी ऐसी क्या दिक्कत है, जो वेतन अभी नहीं बढ़ाया जा सकता। तो, मुझे लगता है कि ये सब सारी चीज़ें सही होती है, अगर हम इस तरह एक सुव्यवस्थित तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो वेतन ज़रूर बढ़ेगा। और
निपटाना चाहिए, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी।